नमस्कार।
नमस्कार।
मेरे हिसाब से जो आजकल की जो जनरेशन है और जिस तरह से भारत वेस्टर्न कल्चर को बहुत तर तेज़ी से फॉलो कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है जो हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है और इंडियन जो कल्चर है, उसको हम लोग कहीं न कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
जी, बिल्कुल।
जैसे कि पहले जो भारत भारतीय जो एक एवरेज़ भारतीय परिवार होता था, उन लोग का जो रहन-सहन होता था, वो थोड़ा अलग होता था, रोज़ शाम में बैठ के बातचीत करना और अपने गप्पे-शप्पे लड़ाना और शाम में टहलने जाना, खाना जल्दी खाना और मतलब अ, सुबह 4 बजे उठना, तो यिन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ते जा रहे हैं और इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मेरे हिसाब से मोबाइल फ़ोन से जो हमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने को करने के लिए मजबूर करता है, कहीं न कहीं पीयर प्रेशर में आके हम लोग वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और जो अपना कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं।
जी। जी, सही कहा ये तो आपने।
तो तो मेरे हिसाब से जो अगर हम लोग जैसे जो यंग जनरेशन हैं, हमें पता है वो कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारे मम्मी-पापा को वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो हम लोग मिलके उन्हें इन सारी चीज़ों से अवेयर करा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं और जो हमारा ओरिजिनल इंडियन कल्चर है, वही सबसे मतलब अ, सुखी कल्चर था, जो हमें अ, मतलब प्रेरित करता है एक अच्छी जीवन शैली के लिए, आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
यहाँ पर मैं बहुत पूरे तरीके से सहमत हूँ इस बात से कि हमारी जीवन शैली के बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, सबके आए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो मोबाइल फ़ोन और दूसरा हमारा अपना खाने-पीने का तरीका जिसने हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा अ, ये कह सकते हैं कि अ, कमज़ोर बना दिया है, उसके अलावा हमारा वो आलस जो हमें बाहर सैर पर जाने के लिए रोकता है, टीवी हमारा ज़्यादा देखना, हमारा ये जो स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है, कहीं न कहीं हमारे दिमाग में इतना असर दे रहा है वो कि आप बाहर जाने से थक जाते हो, थोड़ा बाहर से आओगे, आप थक जाते हो, तो यहाँ पर हमें इसमें इतना तो बदलाव लाना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर हम थोड़ा-सा अ, अपनी एक जीवन शैली को नए तरीके से सामने ला पाएँ और दूसरों को भी प्रेरित कर पाएँ, यहाँ आपको लगता है ऐसा?
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। अ, जी मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि अगर हम थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे चेंजेस करेंगे अपनी लाइफ़स्टाइल में, जीवनशैली में, तो हम एक एक परिवार को अगर हम लोग एक मतलब उनकी जाय जीवनशैली थोड़ी सही कर सकते हैं, तो हम धीरे-धीरे करके मतलब एक बड़े स्केल पर भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि तो शुरुआत हमेशा अपने परिवार से करनी चाहिए क्योंकि हम पे एक परिवारी है जो हमारी बात पहले मानेगा, तो जो ऐसे कि अ, जैसे कि हम लोग की जो अभी यंग ऐज़ है, हम लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हैं। तो हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि ये जो स्टोरीज़ लगाना, स्टेटस लगाना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एक्चुअल मोमेंट है, उसको एन्जॉय करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसा कि मैंने बताया, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो बहुत तेज़ी से ओवरटेक कर रहा है इंडिया को। तो जो पहनावे हैं और जो खाना-पीना है वो भी बहुत तेज़ी से इंडिया में आ रहा है और जैसे और जो वेस्टर्न जो फूड्स होते हैं, जो बाहरी देशों के जो खाने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी और फ्राइड होते हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाते हैं और हम लोग बहुत ही ज़्यादा बाहर के लोगों से इंस्पायर होके उन खानों को खाते हैं और हमें लगता है वो सब चीज़ें कूल हैं लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारे देश का दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी यही सारी चीज़ें हैं, जो अ, एक बैलेंस डाइट में काउंट होती है और ऐसा अभी एक सर्वे भी हुआ था जिसमें पता चला था कि भारत का खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना है और टॉक्सिक फ्री खाना है।
जी। बिल्कुल। हाँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही।
तो मेरे हिसाब से ये जो छोटे-छोटे बदलाव हैं, जैसे कि अ, रोज़ शाम को मिलकर टहलना या फिर अ, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये क पूरे परिवार की जीवनशैली को बदल सकती हैं और एक हेल्दी अ, लाइफ़स्टाइल अ, लोगों के अंदर डाल सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका क्या ख़्याल है कि इन जो छोटे-छोटे बदलाव और कैस क्या हो सकते हैं, जो कि जीवन शैली बदलने में काम आएँगे?
जी। बिल्कुल। अ, मेरे मुझे ऐसा लगता है जैसे ये छोटे-छोटे और बदलाव इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे अगर आपको याद हो, पहले कित अ, ज़माने में अ, छत पर छत पर लोग जाके सोते थे, वो उम, माएँ कहानियाँ सुनाती थीं, चाँद तारों को देखकर खुली हवा में सोते थे, एक हँसी-मज़ाक का माहौल होता था। तो वो हम ठीक है, अब एसी में सोने वाले छत पर तो नहीं सो पाएँगे, लेकिन हाँ, वही रात की कहानियाँ शुरू हो सकती हैं, माँओं से रात के वही प्यारी-सी कहानियाँ सुनी जा सकती हैं और पापा के घर आने के बाद छ छोटी-छोटी-सी शिकायतें, "अरे! पापा, मम्मा ने ऐसा किया, आज ऐसा हुआ," हम ये बातें शुरू कर सकते हैं। और खाना साथ में एक म मेज़ पर साथ में बैठकर खाना खाया जा सकता है, साथ में खाना खाएँगे, मेज पर बैठकर ये एक छोटा नया बदलाव होगा क्योंकि अब क्या होता है, हर एक जना खाना खाता है टीवी का रिमोट लेकर या हाथ में फ़ोन लेकर। तो अगर आप साथ में मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है हँसी-ठिठोलियाँ लिया होंगी उस वक़्त, उसके अलावा अ, जैसे स्कूल की बातें हैं, बच्चे अपने स्कूल की बातें बता रहे हैं, आप थोड़ा अपने पापा से पूछिए, "पापा आपके पा आज ऑफ़िस में क्या हुआ? आज दिन भर आपका कैसा गया?" माँ से पूछें, "मम्मा आपने आज दिन भर क्या किया?" एक छोटी-सी ची दादा-दादी आए, दादा-दादी को अपनी बातें बताई, थोड़े उनके नखरे हमने अपने नखरे उन्हें बताएँ, वो होता है ना कि बड़े जो इस तरीके से हमें लाड़-प्यार, लाड़-दुलार करते हैं, वापस से वो चीज़ें चेंज बदल जाएँगी, वापस से थोड़ा-सा बदलाव आएगा, तो इस तरीके से मुझे लगता है, छोटा-छोटा-सा बदलाव हम ला सकते हैं।
जी। हुँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। सही बात है। जी। जी। बिल्कुल सही कहा। अ, जी, मैं आपकी बात से बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अब हमें वो सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि हम लोग मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को जो कि कैसे गायब हो गई पता भी नहीं चला, तो मेरे हिसाब से तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सब अगर हम लोग वापस से शुरू करें तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल सच में बन सकती है एक परिवार के अंदर क्योंकि अभी हम एक परिवार की बात कर रहे हैं क्योंकि अ, बहुत लंबे स्केल पर तो ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे अगर कोई एक इंसान इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, तो अपने परिवार से स्टार्ट कर सकता है, मेरे हिसाब से कुछ छोटे-छोटे ऐसे तरीके मज़ेदार तरीके भी होते हैं जिससे हम लोग अपने परिवार में फिटनेस इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं लोगों पे।
हाँ। सही है, पता नहीं चल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।
जैसे कि अ, खाना खाने के बाद रोज़ शाम में टहलने जाना या फिर सुबह उठ के, एक साथ बैठ के योगा करना, हँसी-मज़ाक के साथ ही सब सब कोई छत पे चला गया सब कोई क्योंकि सुबह सब कोई अगर जल्दी उठ जाता है तो करने के लिए बहुत एक मतलब अ, दिन भर में थोड़ा ज़्यादा टाइम हम लोग को मिल जाता है, तो हम लोग सब कोई छत पे बैठ गया और कुछ योगा कर लिया या फिर कुछ छोटे-मोटे क्रिक गेम्स खेल लिए, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, तो ये जो छोटे-छोटे तरीके हैं, इससे हम लोग अपने परिवार में फिटनेस ला सकते हैं या फिर अगर संडे का दिन है, हम सब कोई मिल के साथ में कार में सामान-वामान रखा, पिकनिक के लिए चले गए, कुछ बैडमिंटन रख लिया, फुटबॉल रख लिया, तो सब कोई पार्क में जाके छोटे-मोटे कोई गेम्स खेल रहे हैं जिससे लोग लोग बॉडी मूव में क मूव कर रही है, तो फ़िज़िकली जो फ़िज़िकल हेल्थ है बॉडी की वो ज़्यादा सही हो रही है, ऐसे जो बड़े-बूढ़े हैं अ, मम्मी-पापा हैं, सबका मूवमेंट होगा और वो लोग भी फ़िट रह सकेंगे और कोई बीमारी नहीं आएगी जो कि अ, हम लोग जो घर पे फ़ोन देख रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल, बिल्कुल सही।
आपका क्या आपकी क्या राय है इस बारे में?
बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ, जैसे अ, जो लोग आजकल पिक्चरें देखने जाते हैं बाहर सिनेमाज़ में, उसकी जगह पिकनिक पर जाया जा सकता है और वहाँ पर गेम जिस तरीके से आपने कहा कि क्रिकेट खेला जा सकता है, फुटबॉल, तो वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा, अब जैसे मधुमेह की जो बीमारी है, वो बहुत बढ़ रही है और उस बीमारी के लिए सबसे पहला वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा तुम चलोगे, उतनी ही उस बीमारी को कम करोगे। तो यहाँ जो हमारे बड़े हैं, आजकल कहते हैं, ये हैरिडिटी है, तो बड़ों से छोटे में आ रही है। जब बड़ों में ही नहीं रहेगी, तो छोटों में आने का सवाल ही नहीं रहेगा। हम छोटों में नहीं रहेगी, तो आगे की हमारी जनरेशन में भी नहीं जा पाएगी ये बीमारी। तो उसके लिए पिकनिक पे जाएँ, लंबा-सा वॉक करें, बहुत लंबा अच्छा खासा चलें, कुछ अ, जैसे आजकल कहते हैं ना कि घड़ियाँ ऐसी आ गई हैं कि आपके फ़ुट स्टेप्स काउंट करती हैं, वो गिनती हैं कि आप कितने स्टेप्स चले। तो यहाँ बिल्कुल काउंट मत करो, बिल्कुल मत गिनो कि तुम कितना चले, बस चलो ह बे-हिसाब, हँसी-मज़ाक के साथ लिया परिवार के एक सदस्य को, "चलो भई, सैर करके आते हैं।" निकले आप लोग, लंबा चले, यहीं आपके शरीर में बदलाव आ गया, थोड़ा खान-पान में बदलाव किया, थोड़ा ड्राई फ्रूट बढ़ाया, थोड़ा जंक फूड कम कर दिया। ये छोटी-छोटी चीज़ें परिवार वालों को भी अच्छी लगेंगी। आज हम अपनी माँ को कहते हैं कि "तुम हमारे लिए ये बना दो," आज हम बोलेंगे कि "एक अ, हमें पिज़्ज़ा, बर्गर दे दो।" उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि "मम्मा आ जाओ, आप भी एप्पल काटो, हमें भी काट के दो, साथ में मिलके खाते हैं।" तो यहाँ पर हमने साथ में बैठा बैठना भी सीख लिया, एक अपनी सेहत को भी देख लिया, एक मज़ेदार तरीके से एक नया बदलाव भी ले लिया हमने। यहाँ मैं आपका जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, थोड़ा-सा और बदलाव हम और किस तरीके से कर सकते हैं?
बिल्कुल। जी। जी। सही बात है। बिल्कुल सही। जी। <coughs> बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल। सही कहा आपने। अ, मैं आपकी बात से ब बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो छोटे-छोटे तरीके हैं कि जैसे अब ड्राइ फ्रूट्स पे अ, ड्राइ फ्रूट्स खाना और जंक फूड बंद कर देना, ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा सेहत पे, हेल्थ पे और मेरे हिसाब से
बिल्कुल।
लोगों को जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ जो हमारा इंडियन फूड होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है, हमें बचपन से बताया जाता है कि दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन दाल में उतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है कि हमारी अ, मतलब पूरे बॉडी की पूर्ति कर सके, तो मेरे हिसाब से जो अ, हमें लोगों को मतलब अवेयर कराना चाहिए कि
जी।
क्या कहते हैं कि ये प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा अ, विटामिन है जो हमें ग्रोथ में मदद करता है और इंडियन डाइट में वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अगर हम जो हम लोग थोड़े अवेयर हो जाएँ और अंडा जैसे अगर कोई अंडे खाते हों, पनीर पे ज़्यादा ध्यान दें, अगर दिन भर में हम लोग अपनी बॉडी वेट के बराबर ग्राम में ही प्रोटीन ले लेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा और मैं जैसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग परिवार के हर एक सदस्य को इस चीज़ में मतलब उत्तेजित करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ सदस्य ऐसे भी हों जो कि अ, वो उतनी सक्रियता नहीं दिखाएँ इसमें, उतनी रुचि नहीं दिखाएँ इस चीज़ों में, मतलब वो लोग उतना मतलब कॉन्ट्रिब्यूट ना करें कि हाँ, हमें ये सारी लाइफ़स्टाइल फॉलो करनी है, ये जीवन शैली है मेरी और अक्सर ये लोग यंग लोग ही रहेंगे, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं क्योंकि उन्हें उतनी आदत नहीं है, उन्हें यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कूल लगती हैं, तो मेरे हिसाब
जी। जी। बिल्कुल। जी। जी।
उन लोगों को अ अ, मतलब अगर हम लोग बैठा के समझाएँ और अगर पूरा परिवार वो चीज़ कर रहा है, पूरा परिवार एन्जॉय कर रहा है, तो हो सकता है कहीं न कहीं उनका भी मन कर जाए कि वो सारी चीज़ें करने का। और अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए पूरा परिवार फ़ोन रख के बैठा है तो वो लोग भी फ़ोन नहीं ही उठाएँगे उस समय प तो मेरे हिसाब से अगर छोटे-छोटे तरीके हैं जिससे हम लोग, जो लोग रुचि नहीं भी दिखा रहे हैं उन्हें भी हम लोग अ, मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, इन इस वे में जैसे कि अगर पूरा घर पिकनिक पे जा रहा है तो वो लोग भी चलेंगी और वहाँ पे फ़ोन लेने ही ना दें उन्हें उन्हें बोलें कि आओ बैडमिंटन खेलो क्रिकेट खेलो। तो ये सारी चीज़ें वो लोग भी एक्साइटेड होंगे और उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा उन चीज़ों में और
जी। बिल्कुल। बिल्कुल।
वो लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि अ अ, ह ब ये मतलब इन्वॉल्व होने की और वो लोग भी चाहेंगे कि सारी चीज़ें, मतलब वो लोग भी अ, एन्जॉय कर पाएँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आप अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो रुची नहीं दिखा रहा है तो आप उसे कैसे प्रेरित क प्रेरित करेंगे अ, जीवनशैली को बदलने में?
जी। जी। जी, बिल्कुल, यहाँ पर ना क्या होगा जैसे अभी आपने बोला कि कुछ सदस्य होते हैं परिवार के जो अ, सक्रिय रहने में रुचि नहीं दिखाते हैं, तो उनसे हम किस तरीक़े से हम बदलाव ला सकते हैं उनके जीवन में तो यहाँ हम ये कर सकते हैं, जैसे अगर वो नहीं मानते हम कहेंगे चलो बाहर चलते हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं हमसे तो नहीं बन रहा, क्योंकि अभी उनके जीवन में बदलाव आया ही नहीं है। तो हमें वो बदलाव लाने के लिए जो छोटा तरीक़ा अपनाना है वो हम ये भी कर सकते हैं, कि अ, हम घर पे ही साँप-सीढ़ी निकाल कर बैठ गए, ये बहुत ही लोकप्रिय खेल है साँप-सीढ़ी निकाल कर बैठ गए अच्छा चलो बैठे-बैठे ये खेल लेते हैं। कहीं न कहीं उनका एक बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, थोड़ा-सा इंट इंटरेस्ट बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा, वो बोलेंगे अच्छा चलो खेल लेते हैं तुम्हारे साथ, मन हो ना हो, लेकिन एक बार मन नहीं करेगा, दूसरी बार मन करना चालू हो जाएगा। एक किताबों में हम छोटा-सा बचपन से खेल खेलते आए हैं, वो जो बिंदु-बिंदु, डॉट-डॉट लगा देते हैं, उनमें हम लाइनें खींचते हैं, तो हम बोल सकते हैं चलो बैठे-बैठे यही खेल लेते हैं। उनका ध्यान जाएगा, कहीं न कहीं वो हँसेंगे, खुश होंगे थोड़ा-सा जहाँ उनका ध्यान गया, खुशी आई मन में एक छोटा बदलाव आया भले वो परिवार का सदस्य सक्रिय नहीं है किसी भी चीज़ को रुचि दिखाने में, पर धीरे-धीरे उसकी रुचि इस तरीक़े से भी बढ़ जाएगी बाहर नहीं जा रहे हो, घर बैठ के हम समय साथ में व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक तरीक़ा है उन लोगों को इस तरीक़े से बदलाव बदला बदलने का।
जी। जी। बिल्कुल। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कहा। जी। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, जो ये छोटे-छोटे तरीके हैं इनसे ही उनके मन में अ, हल्का-सा बदलाव आएगा और वो लोग भी इस जीवन शैली को मतलब पालन करने के लिए मान जाएँगे।
मान जाएँगे। जी।
तो, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेरित करती हैं कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को उस तरीका से फॉलो ना उस तेज़ी से फॉलो ना करें, क्योंकि वो लोग धीरे-धीरे ओवरटेक कर ही रहे हैं हर एक चीज़। हमारे जो पहनावा बदल गए हैं, हमारा खान-पीना बदल गया है, हमारी जो अ अ, रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, रात-भर जगना, दिन-भर सोना। तो ये सारी चीज़ें
बिल्कुल। जी।
पे काफ़ी ज़्यादा असर आया है। तो हम लोग ये जो छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं, ज छोटे-छोटे बदलाव हैं, इससे अपनी जीवनशैली में तो अ, बदलाव ला ही सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारी परिवार की जीवनशैली है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे तो ये तरीके हैं छ छोटे-छोटे इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अगर हमारा परिवार भी इस चीज़ को फॉलो करे, तो हमारी जो ये मेहनत होगी, वो बहुत ही ज़्यादा सफल होगी और कंसिस्टेंटली इसको करना ही बहुत ही एक अच्छा तरीका है ये काम करने का। आपके क्या विचार है इस बारे में?
बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल। जी, मुझे भी लगता है कि यही तरीका है, जिससे हम बदलाव भी ला पाएँगे, हमें भी अच्छा लगेगा और यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी तरीके से वो कहते हैं ना, हमने थोड़ी शुरुआत की थोड़े से, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मुझे भी लगता है ये जीवनशैली बदलने का बहुत आसान और बहुत सही तरीका है जो सबको अपनाना चाहिए।
जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ और मेरे हिसाब से हमें भी अपने अपनी जीवनशैली को बदलनी चाहिए और अपने परिवार की भी जीवनशैली को छोटे-छोटे च चेंजेज़ से बदलना चाहिए। मुझे आपकी बात मुझे आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी। बिल्कुल। आपका भी धन्यवाद।